Tabii ki. Kesinlikle. Mesela en benim dikkatimi çeken, gözüme batan ve benim Türkiye'de çalışan arkadaşlarım izin alırken bu bir lütufmuş gibi izin veriliyor onlara mesela. Eee, bir bir şey, illa bir sebep surum sunmak zorundalar, böyle ikna etmek zorundalar. Ben Avrupa'da, "İzin alıyorum." demem yeterli. Yani e eğer çok ekstra bir durum yoksa ortada iznimi rahatlıkla alabiliyorum.
Hı hı. Hıı. Maalesef. Evet. Hı hı. Hı hı. Yeterli. Evet. Hı hı, hı hı, anlıyorum. Yani, emm, evet, bir bir tarafta belki, emm, daha eee, çok daha fazla çalış ya, çalışan bir toplum ya da çok daha fazla çalışması gereken toplum. Diğer tarafta da bazı şeyleri aşmış ama, eee, emm, aşmış ve, emm, önceliklerinin farklı olan bir toplum. Hâliyle a arada, eee, farklılıklar oluyor. Teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Çok faydalıydı.
Hı hı. Hı. Hı hı, hı hı. Evet. Hı hı. Evet. <giggles> Rica ederim, çok keyifli bir konuşmaydı. Hoşça kalın.
Hoşça kal.

Yani eğer bu nadiren oluyorsa, işte, ayda 1-2 kere oluyorsa tabii ki ben gider kendim hazırlarım, eee, yemeği. Eee, ona götürürüm eğer bırakamıyorsa bilgisayarını. Bu o bir o bir iki gecelik ayrı bir yemek olabilir yani bunda bir sıkıntı yok ama sürekli sürekli böyle bir şeyin olması eminim ikimizin de çok sinirini bozardı.
Peki. Hı hı. Hımm. Çok tatlı. Hı. Evet. Hı hı. Anlıyorum. Anlıyorum. Emm, peki, e, bunu mesela, eee, aynı şekilde erkek arkadaşın da, eee, sence iş yeriyle konuşuyor mu bunu? Bu duruma, hani, özellikle dikkat etmesi gerektiğini, eee, ve, eee, bunun onun için çok hassas bir konu olduğundan bahsediyor mu? İş yerinde konuşuyor mu bununla ilgili?
Hı hı.

Hı hı. Hı. Ya, çok ca çok can sıkıcı bir durum. <chuckles> Eee, evet, bir kere başıma şöyle bir şey gelmişti: Eee, ertesi gün tatile gidiyordum. Eee, bir haftalığına tatile çıkacaktım ve bir gün önce, eee, çok yetiştirilmesi gereken bir iş çıktı mesela. Mesela o gece, ertesi sabah erkenden uçağım olmasına rağmen, mesela o gece bütün gece çalışmıştım. Sinirlerimin çok bozulduğunu hatırlıyorum. Çünkü insan tatil moduna giremeden, <chuckles> eee, ve e ve eminim birçok çalışan tatile çıkmadan önce böyle bir son dakika işi çıkmasa bile mesela, eee, "Ay, ben işlerimi ayarlayayım. Evet, eee, bir, eğer bir başka birine bir iş teslim edeceksem edeyim ki hani tatilde kafam rahat etsin." diye düşünüyor. O yüzden tatil önceleri biraz kaotik olabiliyor. Benim durumumda da biraz ekstrem bir durum olmuştu dediğim gibi, gerçekten sinirimi bozmuştu. Ancak bu durum, eee, sürekli olmadığı ve kimsenin bir suçu olmadığı için, eee, işimi, sustum ve yaptım ama eğer birinin suçu olsaydı kesinlikle, eee, kendisi o kişiyi, kendisinin müdürünü veya benim müdürümü dâhil ederdim mutlaka. Çünkü, emm, dediğim gibi bunun bir hak olduğunu düşünüyorum. Dinlen hepimizin yeterince dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden
Yaşadığın herhangi bir olay var mı mesela bu konuda paylaşabilirsen <chuckles> Ya. Aksilik. Hı hı. Hı hı. Çok normal. Evet, evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Bitireyim. Hı hı. Rahat olsun. Evet, çok doğru. Hı hı. Evet. Haklısın ama. Evet. Ya. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii ki, tabii ki. Senin için önemli. Eee, peki, peki, eee, bir şey soracağım. Mesel hani, şey dedin: "Başkasının suçu olsaydı, eee, farklı yerlere, farklı mec mercilere bu durumu bildirirdim." dedin. Peki normalde de genelde, yani genelde böyle misindir? Eee, bu tarz durumlar yaşadığın zaman, emm, o kişiyle ya da kendi içinde halletmektense birazcık daha bunu, emm, gerekli mercilere bildirir misin?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hayır, ön kesinlikle, öncelikle o kişiyle konuşmak olur ilk adımım. Eee, kıs ke saygı çerçevesinde "Böyle böyle bir durum oldu. Ben şundan rahatsızım. Bu niye böyle oldu?" Önce nedenini anlamaya çalışırım. Çünkü münferit bir olay da olabilir bu. Belki bir daha tekrarlanmayacak bir olay da olabilir. Kesinlikle önce o insanla konuşurum. Eee, o kişiyle çözemiyorsam veya o kişi bana "A, tamam, bir daha olmayacak." deyip tekrar yaptıysa, eee, o kişinin müdürüne gitmektense önce kendi müdürüme giderim. "Ya, ben böyle böyle bir problem yaşıyorum." Çünkü onlar belki müdürler seviyesinde aralarında çözebilirler bu mevzuyu. Çünkü hiçbir zaman bir ça bir çalışanı, eee, strese sokmak veya kırmak istemem. İş yerinde böyle şeyler gerçekten çok can sıkıcı oluyor. Eee, yani
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Mantıklı. Hı hı. Doğru. Hı hı.